ใช่ ๆ อาหารบำบัดด้วย คือแบบ คือ คือเรา เรากินอาหารทะเลอะ ก็ว่าโอเคแล้วใช่ไหม แต่เราได้กินอาหารทะเล ริมทะเลด้วยอะค่ะ ท ทั้ง ๆ ที่แบบว่าเราอยู่ เอ่อ กำลังทำงานอยู่ สมมุติว่าพักเที่ยงอะ เราก็ไปกินได้ อะไรเงี้ย มันจะมีร้านอาหารแบบ เอ่อ ที่เขาขายตอนกลางวันอะค่ะ ที่เราสามารถจะไปกินตอนกลางวันได้อะค่ะ อืม
<laughs> ใช่ โอ้ ค่ะ อ๋อ ก็คือแบบเวลาที่เราพักเที่ยงเนี่ย เราเดินทางออกมาเนี่ยมัน มันใช้เวลาไม่ค่อย ไม่ค่อยนาน ใช่ไหมคะ? มัน ค่ะ
อืม โอ้โฮ ไม่นานเลยค่ะ ไม่ถึง 10 นาทีอะ ถ้าขับรถอะนะคะ อ่า แป๊บเดียวเองค่ะ ใช่
อ๋อ แล้วเราไปกินบ่อย ๆ เหรอคะ กินทุกครั้งที่เครียดไหม? <laughs>
โอ้โฮ บ่อยมาก บ่อยมาก เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดเลยค่ะ <chuckles>
อ๋อ ค่ะ อันนี้เมนูโปรดที่แบบกินแล้วแบบรู้สึกว่า อา ความเครียด ความเหนื่อย แบบเสียงคอมเพลนจากลูกค้า หรือว่าลูกน้องที่ทำงานไม่ได้ดั่งใจมันหายไปปลิดทิ้งเนี่ยค่ะ พอจะแนะนำได้ไหมคะ?
อืม อื้อฮือ เออ อือฮึ อะฮะ เออ อ จริง ๆ โอ้โฮ เยอะมาก เมนูที่เรากินประจำนะ เอ่อ สมมุติว่า ถ้าเกิดว่าอยากจะกินอาหารเร็ว ๆ นะ ถ้าตามสั่งก็จะเป็น อ กุ้งกระเทียม หรือ กุ้ง ปลาหมึกกระเทียม ไข่เจียว หรือไข่ดาวก็ได้ค่ะ คืออร่อยอะ กุ้งแบบว่า เออ สด ตัวใหญ่หน่อยใน กว่าปกติทั่วไป แล้วก็จะมีที่ ถ้าหากว่าไปกินกันหลาย ๆ คนอะค่ะ เราก็จะไปสั่ง เอ่อ กะปิผัดทะเล อะไร อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ปลา ปลาอินทรีทอดน้ำปลา อ่า นึก ส้มตำปูม้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
<laughs> ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อ๋อ โอ้ ค่ะ โอ้โฮ แต่ละเมนูนะคะ อ๋อ ถ้า ถ้าสมมุติว่าเป็นที่อื่นเนี่ย อาจจะเป็นส้มตำปูปลาร้า แต่ว่าไหน ๆ ก็ติดทะเลแล้ว อา มันต้องขาดไม่ได้สินะ ของทะเลเนาะ ของสดมาก ๆ นะคะ
อืม ใช่ ๆ เออ ใช่ ถูก ส้มตำปูม้าสด ๆ เลยค่ะ <chuckles> อืม
โอ้โฮ คือได้ฟังแล้วก็แบบน้ำลายไหลนะคะ ตอนนี้กลืน น้ำลายเอื๊อก แล้วนะคะ อย่างงี้นี่ความเครียดน่าจะหายไปเลยอะ ค่ะ
อืม ใช่ แล้วก็ยังมีไอ้นี่ด้วยค่ะ ปู ใช่ แล้วก็ยังมีปูหลน แล้วก็มีเมนูอื่น ๆ อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ อือ ตอนนั้นน่ะ
โอ้โฮ แล้วอย่างงี้อยากกลับกรุงเทพอยู่ไหมคะเนี่ย?
ค่ะ ทุกวันเนี้ยค่ะไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วค่ะ แล้วก็กลับมา ย้ายมา แล้วก็มาอยู่ เอ่อ พอดีว่าซื้อบ้านแถว แถวสมุทรปราการเนาะ ก็เลยย้ายมาอยู่สมุทรปราการ ทุกวันเนี้ยบอกตรง ๆ ว่า ยังนึกถึงระยองอยู่เลยค่ะ ยังคิดถึงอยู่เลย ยังอยากจะกลับไปอยู่อยู่เลยค่ะ อืม
อ๋อ เสียดายจัง ค่ะ อือ นี่ฟังแล้ว ย ก็ยังแบบว่า เออ อยากจะตามไปอยู่ด้วย เลยนะคะเนี่ย เพราะว่าเท่าที่แบบบรรยายให้ฟังเนี่ย โอ้ บรรยากาศเขาน่าอยู่จริง ๆ อะนะคะ แล้วตรงนี้อะค่ะ อยากจะถามสักนิดหนึ่งว่า ในเมื่อ ท ที่เรามีโอกาสที่จะออกไปผ่อนคลายเนาะ ในกรุงเทพเนี่ยก็มี ในระยองเนี่ยก็มี เรารู้สึกไหมคะว่าความแตกต่างของการเข้าถึงธรรมชาติของทั้ง 2 ที่เนี่ย มัน มันต่างกันไหม บรรยากาศ หรือว่าความรู้สึกเนี่ยค่ะ?
อืม อะฮะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ หือ อือฮึ ค่ะ อืม อืม

ไม่ เอ่อ เคยค่ะ เคย คือระยองเขาก็จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่หนึ่งนะ เอ่อ อย่างที่จะมีชายหาดชื่อดัง อย่างแหลมแม่พิมพ์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบว่าคนเขาจะนิยมไปกันเนี่ยเนาะ ล เพราะว่ามันจะแบบเป็นชายหาดที่แบบมีพื้นที่แบบว่า เอ่อ ไกล หรือว่ากว้างใหญ่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ระยะ อ ท ทางอะมันยาว อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พวก มีพวก resort แล้วก็ค่อนข้างแบบนักท่องเที่ยวเยอะ ครึกครื้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเคยไป แล้วก็เคยไปแบบว่าเช่าบังกะโลอะไร สมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ย เคยไปบ่อย ๆ เหมือนกันค่ะ
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ไม่น่าล่ะคะ คือพอแบบพูดถึงว่าจะถูกย้ายมาที่ระยองเนี่ย เราก็รู้สึกว่า อา เราก็จะได้แบบใกล้ชิดกับทะเลแล้ว อย่างเงี้ย แล้วไปบ่อยไหมคะ?
อืม อืม อา เออ ใช่ ต้อง อ๋อ แต่เราอะบอกตรง ๆ นะคะ ตอนนั้นเราไม่ได้ไปที่ เอ่อ แหลมแม่พิมพ์ค่ะ เพราะว่าชายหาด หรือว่าที่ทำงานของเราอะมัน มันอยู่กันคนละอำเภอกันเลยค่ะ มันไกลกันมากเลยค่ะ ใช่
อ๋อ ค่ะ โอ้ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะแบบอยากจะไปผ่อนคลายริมชายหาดนี่เราก็ต้องแบบเลือกช่วงเวลาหรือช่วงวันที่เราว่างด้วยเนาะ
อืม อืม อา แต่พอดีโชคดีว่าที่ทำงานที่เราอยู่อะค่ะ อำเภอที่เราอยู่อะนะคะ มัน มันใกล้กับชายหาดหลายชายหาดแล้วกัน อา ใช่ ๆ อือ นอกจาก
ค่ะ โอ้โฮ อุ๊ย ดีจังเลย เอ๊ย ค่ะ แล้วอย่างงี้แบบเดินไปกี่ก้าวถึงคะเนี่ย?
โอ้ ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ คือขับรถไป ขับรถไปประมาณ 2-3 กิโลเมตร หรือ 4 กิโลเมตร ประมาณเนี้ยค่ะ ไม่ไกลมาก อืม
<laughs> อ๋อ <chuckles> ค่ะ โอ้โฮ แล้วเป็นยังไงบ้างคะ บรรยากาศตอนที่แบบเราไปเที่ยว แล้วก็เราไปดูชมวิวชายหาดเนี่ยค่ะ?
อา อืม อืม คือตอนนั้นต้องบอกก่อนค่ะว่า พอ พอเราเครียด ๆ ใช่ไหมคะ เรามีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เรามักจะทำเป็นประจำ ก็คือแบบว่า เอ่อ เราก็จะแบบว่าปั่นจักรยานค่ะในโครงการของเราอะค่ะ อา ใช่
อือ อ๋อ เหรอคะ? อุ๊ย แสดงว่าโครงการก็ ก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรเนาะ ที่จะแบบ จะปั่นได้ ค่ะ
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ คือในโครงการค่ะ นอกจากแบบว่าโรงแรม บ้านพัก เซอร์วิซ อะพาร์ตเมนต์ ที่เราดูแลแล้วอะค่ะ มันจะมีในส่วนของ เอ่อ เป็น เป็นหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทเราค่ะ ที่เราไม่ได้ดูแลนะคะ คือจะ มันจะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แล้วมันก็จะแบบว่ามีสวนสาธารณะ มีลู่วิ่ง เอ๊ย ไม่ใช่ค่ะ เอ่อ ลู่จักรยานค่ะ ให้ปั่นจักรยานได้ ใช่ ๆ อือ bike lane อะค่ะ อือฮึ
อ๋อ ค่ะ อือ ดูจักร ยาน อ๋อ โอ้โฮ อันนี้เขาก็แบบจัดเตรียม จัดเตรียมไว้ให้แบบ เออ พนักงานเหรอคะเนี่ย?

โอ้โฮ ต่างไปเลยเพราะว่า เอ่อ พอ พอเรา เอ่อ ปั่นจักรยานในกรุงเทพนะคะ มันก็จะแบบมีแต่ตึกรางบ้านช่อง ใช่ไหมคะ แต่ที่เนี่ยค่ะ ที่เราบอกเราปั่นอีกโครงการแล้วก็มันก็จะมีสวน แล้วก็มีแมกไม้อะ เต็มไปหมดเลยค่ะ แถมมีช่วงนึงค่ะเป็นทิวสนน่ะค่ะ 2 ข้างทางค่ะ คือรู้สึกดี มาก ๆ แล้วพอ เอ่อ มองไปข้างหน้ามันก็จะเป็นทะเล แล้วแบบลมทะเลอะมันก็แบบ ก็แรงอะค่ะ เหมือนลมก็โกรกปั่นจักรยานไปลมก็โกรก ลมจากทะเลอะโกรกมาเงี้ย รู้สึกดีมาก ๆ รู้สึกผ่อนคลายมาก ๆ เลยค่ะ
ใช่ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ! อ๋อ ค่ะ โอ้! อันนี้แบบเท่าที่ฟังเนี่ยนะคะ เหมือนกับแบบกำลังปั่นจักรยานไปด้วยเลยนะคะเนี่ย แล้วแบบว่า เอ่อ มีลมแบบจากทะเลมา แล้วก็มีวิวของต้นไม้เขียว ๆ เนี่ย โอ๊ย! พอมันโดนแบบลมปะทะหน้าเอย แบบสีเขียวของต้นไม้เลยเนี่ย มันก็ให้ความรู้สึกแบบชวนผ่อนคลายไปด้วยเลยนะคะเนี่ย
ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ ใช่ อืม ค่ะ อะฮะ ใช่ ใช่เลยค่ะ คือนอกจากนี้ใช่ไหมคะ ที่เราบอกอะ ที่ทำงานเราอะหรือว่าโครงการเนี้ยค่ะ เขาอยู่ไม่ไกลจากทะเลสักเท่าไร ประมาณ 2-3 กิโลเมตร หรือ 4 กิโลเมตร อันเนี้ยเราไม่แน่ใจนะ อา ทีนี้ค่ะ พอเราปั่นในโครงการเริ่มเบื่อแล้ว ใช่ไหมคะ เราก็เริ่มออกถนนใหญ่ค่ะ <chuckles> ปั่นไปทะเลเลยค่ะตอนนี้
ค่ะ อ๋อ ค่ะ <chuckles> โอ้! ปั่น ปั่นรถจักรยานออกไปเองเลยเหรอคะ?
ใช่ค่ะ ปั่นจักรยานไป ไป ไป ไปมุ่งหน้าไปทะเลค่ะ เพราะว่า อ่า ใช่ ๆ ประมาณ 1/2 ชั่วโมงได้มั้งที่เราปั่นถ้าจำไม่ผิดอะนะ เพราะว่ามันจะมีเลนจักรยานให้ปั่นด้วยอะค่ะ อา
โอ้โฮ! ไกลเหมือนกันนะ โอ้โฮ! อ๋อ เขาจะทำเป็นเลนจักรยานแบบว่า โดย โดยเฉพาะเลยเหรอคะ?
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ เลนจักรยานโดยเฉพาะเลยค่ะ อา
อุ๊ย! ดีจังเลย โอ้ อย่างงี้ก็แสดงว่ามี มีเพื่อนร่วมทางเยอะไหมคะ? เวลาเราปั่นไปเนี่ยค่ะ อ้าว <chuckles>
ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีถนนแค่นั้นแบบ มันเหมือนกับไม่ ไม่ค่อยมีรถวิ่งสักเท่าไร ถ้าหากว่าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะคนจะมาเที่ยวทะเลเยอะ ก็คือวันเสาร์อาทิตย์เสียมากกว่าค่ะ มันไม่ได้แบบว่าเป็นหาดชื่อดังเหมือนกับแหลมแม่พิมพ์อะไรแบบนี้ค่ะ
เออ ค่ะ อืม แต่เสียดายเหมือนกันนะคะเนาะ เพราะว่า แบบ เอ่อ บรรยากาศก็ดี แล้วก็รถลาก็ไม่ค่อยมี แถมยังมีเลนแบบพิเศษสำหรับจักรยานอีกเนี่ย ตรงเนี้ยหาได้ยากมาก มันก็น่าจะแบบไปปั่นกันเยอะ ๆ หน่อยเนาะ
อือ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

โอ้โฮ ช่วยได้เยอะเลยค่ะ เอ่อ คืออย่างงี้ค่ะ เราต้องบอกก่อนน่ะค่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะ เราไปทำงานที่จังหวัดระยองเนาะ แล้วมันก็แบบเป็นงานที่เครียดมาก ๆ รับผิดชอบมาก ๆ เลยค่ะ แต่ว่าโชคดีค่ะว่า มันอยู่จังหวัดระยองค่ะ มันก็เลยสามารถที่จะแบบว่าใกล้ชิดธรรมชาติ แล้วก็ผ่อนคลายความเครียดได้อะค่ะ อา
อืม ค่ะ โอ้โฮ! อืม ค่ะ โอ้ อย่างงี้เล่าให้ฟังได้นิดหนึ่งไหมคะว่า เอ๊ะ ทำไมไปอยู่ระยองเนี่ย มันถึงได้แบบมีธรรมชาติช่วยคลาย คลายเครียดอย่างเงี้ยค่ะ ที่ระยองมีอะไรเป็นพิเศษคะ?
อือฮึ อืม อืม อา ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะค่อย ๆ เล่าลำดับเหตุการณ์ไปตาม เอ่อ เหตุการณ์แล้วกันนะคะ
อืม ได้ค่ะ นี่รอฟังแบบใจจดใจจ่อเลยนะคะเนี่ย
<chuckles> ได้เลยค่ะ คืออย่างงี้ค่ะ ตอนนั้นค่ะ ปกติอะเราก็จะทำงานอยู่กรุงเทพ ใช่ไหมคะ เอ่อ แต่ทีเนี้ยค่ะ ก็มีโอกาสได้งานใหม่ค่ะ ไปทำที่จังหวัดระยอง อะฮะ ค่ะ ทีเนี้ยเราอะก็ไม่ ค่ะ เรา ใช่ค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ กรุงเทพนี่ก็ ค่ะ คือแบบนึกภาพถึงคำว่า กรุงเทพนี่มันก็ต้องแบบวุ่นวายเนาะ ตึกรามบ้านช่องเสียงดัง มองไปทางไหนก็แบบ หาต้นไม้สักต้นนี้เนี่ยยังยากเลยนะคะ ค่ะ
ใช่ ๆ ถูก ใช่ จริงด้วยค่ะ คือคุณลองคิดดูอะ เราอะอยู่กรุงเทพ ใช่ไหมคะ แล้วเราอะ เอ่อ ไม่เคยทำงานที่ระยองมาก่อนเลยค่ะ เอ่อ ส่วนใหญ่ทำงานที่กรุงเทพอะ เราก็จะนั่งรถไฟฟ้าค่ะ เราก็จะเจอแต่รถไฟฟ้า ผู้คนแออัด เลาะ แอะ นั่น แน่นเป็นปลากระป๋อง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ แล้วก็ ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ แล้วก็ไหนจะแบบว่ารถติด อะไรเงี้ย มลพิษเอย ตึกรามบ้านช่อง แล้วก็มีแต่ตึกสูง ๆ ใช่ไหมคะ มันก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเวลาที่เดินทางค่ะ ทีเนี้ยค่ะ พอเราไประยองอะค่ะ เราก็ตื่นเต้นมาก ๆ เลยค่ะ เราก็อยากจะไปอยู่ระยองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเหมือนกัน ที่นั่นน่ะค่ะ เราก็แบบไปทำงานแบบ เอ่อ เป็นผู้จัดการโครงการค่ะ หรือว่า เอ่อ ของโรงแรม แล้วก็เซอร์วิซอะพารต์เมนต์แล้วกันค่ะ แล้วก็บ้านพักด้วยอะค่ะ อ่า ที่เนี้ยค่ะ เอ่อ มันก็ ถ้าหากว่าที่อื่นเขาก็จะเรียกเป็นผู้จัดการทั่วไป ใช่ไหมคะ แต่ว่าของที่เนี่ย ของเราเขาจะเรียกเป็นผู้จัดการโครงการ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อ่า ค่ะ ทีเนี้ยค่ะ ด ใช่ ใช่ เครียดมากเลยค่ะ แล้วกดดันมากด้วย แล้วก็มีความรับผิดชอบสูง สูงมากด้วยค่ะ อืม ค่ะ ก็ทีเนี้ย อืม
อืม ค่ะ อ๋อ เออ เห็นภาพเลยนะ คะ ตัวแบนเชียว <chuckles> ค่ะ โอ้ จริง อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ โอเค ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ งานก็เครียดเนาะ เท่าที่ฟังดูค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ตรงนี้เนี่ย เดี๋ยว ไม่แน่ใจว่าพอแบบเรารู้สึกเครียดอย่างเงี้ยค่ะ เราแบบมีความ มีความแบบกดดันทั้งหน้าที่การงาน ทั้งสถานที่ที่เราจะต้องมาเจอแบบใหม่ ๆ หมดเลย เรา ส มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดนี่ยังไงนะคะ?
อืม ค่ะ อืม อือฮึ ใช่ ๆ ๆ อืม ค่ะ ก็คือว่าธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะ คือโชคดีว่า เอ่อ ที่ทำงานที่เราอยู่เนี่ยนะคะ มันไม่ไกลจากทะเลสักเท่าไรค่ะ แต่ว่าไม่ได้ติดกับทะเล หรือว่าชายหาดนะคะ อา
อืม อ๋อ ค่ะ อุ๊ย ระยองนี่คือ อยู่ติดกับทะเลเลยเหรอคะ?